Ну поняла. Слушай, а вот как вот по поводу языков? Вот легко ли даются языки? Переезжая, например, из страны в страну, всё-таки необходимо как-то вот коммуницировать с людьми.
Ну это зависит от страны, потому что есть да, вот есть как бы базовое- это lingua franca, английский язык, которым, н ну, по идее, должны владеть везде. Вот. Но есть страны, в которых ими не владеют. И то есть грубо говоря, приехав в Австрию, ты, э, ну, находишься в абсолютно комфортной ситуации, потому что 9 из 10 человек, которые те встречаются на улице, в магазине, в учреждении, они, э, поймут, поддержат и как бы на хорошем английском с тобой поговорят. А вот если ты переместишься куда-то южнее, да, там в, э, Испанию
Мгм. Ага. Мгм, мгм. Ну да. Ага. Ага. Мгм. Ну здорово. Ага.
ты столкнешься с ситуацией, что, э, эти гордые, значит, и испанцы, они не считают для ся необходимым учить английский. И ты будешь в этом пространстве, где просто невозможно найти, э, невозможно даже найти того, к кому обратиться за помощью, если у тя что-то случилось. И вот тогда приходится учить.
Мгм, мгм. Ну вот хотя по поводу испанцев я могу сказать так, что, скорее всего, мне кажется, вот испанцы- это та самая нация, которая поймет даже на пальцах. То есть они не привередливы в этом. Вот насколько я знаю, французы, например, они могут Мгм.
Мгм. Не, ну не привере
Э, французы, они вот, например, могут даже отказать, даже вот, э, если к ним обращаться, допустим, и неправильно где-то поставить ударение либо там это, они могут отвернуться и всё. А испанцы- они такие, они поймут, они: "Включай переводчик, нормально. Да я тя по Да на пальцах объясняй, нормально". То есть вот они какие-то более такие вот, э, гибкие, что ли, вот к э. Может, они просто привыкли, что у них постоянно много туристов, много иностранцев, и они как-то относятся вот, э, ко всем, кто не говорит по-испански, они относятся лояльно.
не привередливый- это одно. А если Ага. Ага. Ага. Всё может быть, всё может быть. Но, в общем, это вот эти нюансы языковые, которые, э, необходимо учитывать при перемещении по планете. И, м, ну, в целом, хорошо бы их учитывать заранее, а не оказавшись уже непосредственно в центре событий.
М. Мгм. Мгм, мгм. Ну да. Ну да. Но это потребуется много времени, чтобы, например, выучить какой-то язык, э, дабы переехать в другую страну. Потому что изучение языка- это достаточно сложно. Мгм.
Не, ну понимаешь, как бы выучить язык- это что такое? Это мы говорим о С2 или об А2? А2 получить, ну в выучить
Ну хотя бы, хотя бы обычный, да, п простой разговорный. Мгм.

Ну, н не нельзя сказать, что ну, мне так кажется, возможно, мне, там, это легко даётся, что выучить язык на таком супербазовом уровне, но при том достаточном, чтобы объясниться на почте, объясниться в учреждении, э, ну, мне не кажется, что это сложно, это дело, там, 2 недель, э, ну, регулярного труда.
М. Мгм. Мгм, мгм. Ну, возможно, и так. Ну и тем более, я думаю, что в век современных технологий, когда у каждого есть переводчик, "Гугл" и так далее, мне кажется, вообще в этом нет никакой проблемы. В крайнем случае, можно забить в переводчике, прочесть и всегда можно изъясниться. Самое главное, чтобы люди как бы поняли и пошли на контакт.
Ну, а это если у тя есть переводчик. А если, там, интернета нету или, там, телефона нету, или вообще электричество кончилось. Ведь были эти блэкауты и в То
Ну вот, это да. Ага. Ну, значит, нужно <chuckles> да, действительно. Ну, нужно, значит, выписывать какие-то базовые фразы, выражения вот на листе. Да, да.
ну, разговорник. Вот выпускали же, Петя, пе печатные разговорники, можно его скачать просто на телефон и, там, открывать текстовый документ. Но это, да, такая экстремальная ситуация. В целом разговорника достаточно, э, этого, вернее, переводчика достаточно на телефоне, но это не всегда удобно, потому что иногда, как бы, там, когда сумок много в руках, а тебе нужно, там, у узнать вот этот автобус, который подъезжает, он подходит тебе или нет. Вот в таких ситуациях, ну, необходимо у уметь показать.
Мгм, мгм. Ну да. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну да, это очень сложно, конечно, да. Ну, то есть это вот какая-то база, да, вот, э, которая нужно вот, э, знать людям, переезжающим в другую страну. Скажи, а есть ли что-то, что ты вот можешь ещё посоветовать людям, которые вот собираются уехать или много путешествуют, например?
Э, посоветовать, э, ну, ф ф может быть, это разделить. Допустим, вот материальная часть- это какие-то документы надо делать в э, с апостилем, с переводом. Вот все эти нюансы учитывать, если, ну, планируешь оставаться в этой следующей стране. А что касается моральной составляющей, то, ну, наверное, какая-то, э, ну, нужно убедиться в том, что у тебя наличествует открытость, да, способность, значит, э, чему-то новому радоваться и не замыкаться в себе или там не вести себя как
Ага. Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм.
э, как как у себя дома. Ну, понимать, что ты в гостях находишься, и ну, необходимо с этим считаться, с окружающими.
Да, да, да. Ну да, это важно- уважать чужую культуру, да, уважать чужой народ, как бы, да, само собой разумеется. И, наверное, если человек всё-таки собрался уже переехать, то нужно, да, не замыкаться в себе, а стараться как-то интегрироваться и, э, как бы принимать что-то новое. Вот здесь я, конечно, согласна.